Eee, kalau misalkan sudah nggak sudah misalkan bener-bener nggak bisa diajak komunikasi, aku akan bilang seperti ini biasanya, kalau udah aku bujuk-bujuk terus, dia nggak ngerti-ngerti, akhirnya aku ngomong kayak gini. Misalkan udah 1 jam nangis, kan kasian ya, capek ya. Udah dikasih tau, "Kalau nangis terus entar capek, itu nantinya keluar bukan lagi air mata loh. Udahlah berhenti nangisnya!" Nggak ngerti-ngerti juga. Aku akan bilang, "ya udah kalau kamu kalau kamu mau nangis terus nggak papa, tapi Miss, eee, harus ngajar nih. Sini dulu tunggu ya, nanti Miss, dateng lagi." Udah aku pergi, lari nanti dia ikutin, gitu. Iya, <chuckles> nggak di luar, di di lobi ada ada ada staff lain. Ya, di luar kelas ya, kan iya. Aku bilang, "Kamu tunggu sini ya!" atau nggak kalau nggak, ya kalau misalnya kita udah posisi dalam kelas aku akan bilang, mmm, "I'm really sorry if you don't understand." Kalau kamu nggak ngerti, eee, apa yang aku bicarakan, nggak papa. Eee, boleh duduk di kursi time out.
Betul juga. Bet ini kamu oh, kamu tinggalin dia di luar gitu ya? Oh, maksudnya di luar kelas maksudnya di luar kelas, gitu ya. Oh, ada
Iya, aku time out kamu. Iya, gitu.
Oh, itu kursi kursi maksudnya bisa digambar nggak, kursi apa ya, itu ya?
Eee, cuma kursi aja, terus, eee, tapi menghadap menga eee, di posisinya di dalam kelas juga, tapi menghadap ke tembok. Jadi nggak semeja sama temen-temennya. Aku suruh iya, aku bilang, "Lihat ke tembok," aku bilang, eee iya, hadap tembok aku bilang, eee eee, "Pikirkan, apakah berbuat seperti itu ke Miss, eee, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, itu baik atau nggak? Kalau misalkan kamu yang minta sama Miss, misalkan Miss, aku mau minum, aku mau aku mau ke toilet, aku mau pipis, terus Miss, nggak dengerin kamu, Miss, pura-pura Miss, tetap sibuk sendiri. Coba deh kamu jadi Miss, coba kamu sedih nggak, kalau jadi aku?"
Posisinya di mana? Agak lucu ya? <chuckles> Menghadap tembok ya? Wow. Ini menarik ya. Berarti sampai sampai ada ada ada level memang kamu harus keras, tapi keras itu masih bisa dimengerti gitu ya?
"Pikirkan, duduk di situ" iya, kalau dia tetep mau nempel-nempel, "Nggak! Duduk dulu." Iya, betul. Balik lagi dia anak anak umur 6, 5, 6 tahun ya. Kalo kit kita nggak bisa nggak bisa galak dan nggak bisa marah-marah. Ya paling gitu sih ya, wa lebih ke bedanya sih, ke timing-nya aja, lebih ke waktunya. Ada anak yang bisa lebih cepet, eee, negosiasi, ada yang belum. Mhm mhm.
Iya. Wow! Ini luar biasa, kira-kira ada enggak sih, cara sederhana, menurutmu ya, untuk bisa mungkin dijadikan kebiasaan yang sederhana, terus bisa menimbulkan kreativitas, menurutmu ada enggak sih?
Mhm mhm. Mhm.

Oh gitu ya.
Gitu soalnya ak aku soalnya kalo misalkan, makanannya belum habis gitu terus udah, mmm, belajar gitu aku nggak bisa, aku bisanya, kalo makanannya udah habis, gitu kasih kasih kasih kasih statement yang. <laughs>
Oh jadi, tunggu-tunggu ini eng aku kamu tadi menggambarkannya, seperti emosi kamu tuh berada di di levelnya mereka gitu.
Iya, betul betul jangan.
Itu kamu nurunin bisa segitunya, itu kan membutuhkan sebuah kreativitas ya, apa apakah mungkin dalam hati kecilmu kayak, ih, kayaknya gak harus gini-gini banget deh. <chuckles>
<laughs> Iya benar. <laughs> Enggak sih justru kar aku justru, eee, ngerasa memang ini yang terbaik sepanjang perjalananku menjadi guru guru anak usia dini memang, eee Nggak akan kepake kalau kita galak pasti anak takut kalau kita, eee, terlalu seperti ibu, mereka terlalu manja jadi kita memang harus memposisikan diri, eee, aku tetap boss in the class, tapi aku tuh mengerti kamu loh, jadi kamu harus mengerti aku, gitu itu.
Oke, jadi harus ada ini ya mungkin, saling memberi saling menerima, ada hadiah ada hukuman yang kayak gitu-gitu ya?
Mhm. Betul bener banget. Betul banget, jadi aku biasakan bilang sama mereka ya kalau sudah kelas, eee, TKB sudah K2 memang belajar memang menulis soalnya kan udah besar, kalau yang nggak nulis mah di-baby class bukan sama aku, aku mah gak ngajar baby aku mah ngajarnya yang udah mau nulis, kalau ka <laughs> iya, eee, tadi aku bilang berhenti nanti aku bilang kalau misalkan kamu nggak mau tulis nggak apa-apa tapi jangan di kelas ini karena kalau di kelas ini semuanya nulis liat deh temennya ada nggak sih yang nggak nulis, bahkan dia lihat.
Wah. Ini cukup sarkas ya untuk so untuk seorang guru anak usia dini, cukup sarkas ya dan, anak-anak, anak-anaknya bisa ngerti ya? Wow.
Aku mau nulis pastikan gitu nggak mungkin <laughs> iya no no mungkin lebih ke makanya disentuh sentuh itu mau anak orang kayaknya memang dasar, eee, basic-nya manusia seperti itu kali ya tapi seben mhm.
Karena gengsi ya, gengsi gak mau dibilang baby ya, wow. Tapi pernah gak sih kamu, yang kira-kira ya ketika melakukan pendekatan dengan cara yang terbiasa seperti ini, eh, kemudian gagal di 1 anak.
Mhm. Wah pernah sih lama banget.
Ternyata kamu harus men me eee, mendalami cukup, dalam dan apa yang kamu temukan dengan anak tersebut?